Eu acho que antes de você tomar uma <clears throat> o fato de você conseguir, o o pensamento, ele tá observando alguma coisa de você, você tem que dar esse esse twist carpado no pensamento, e entrar atrás dele, e observar ele. Eh, acho que é assim que você consegue diminuir esse homem, tipo, ele tá você tá tomando banho, aí ele vem por cima de você e começa a falar essas coisas, "Ai, você foi uma ridícula", aí você que cala
Não, ele me manda a imagem primeiro ele me manda a imagem.
Ele te manda a imagem, mas vem a ideia.
E aquilo já faz eu ter um pouco de vergonha de mim.
Por quê?
E depois ele fala: "Olha isso, que ridícula". Aí eu falo: "É".
Ah. Entendi. E ele manda a imagem do que ele tá criticando lá, ele va
É, e realmente, é cringe, assim.
Mas aí você tem que ir Sair do seu corpo e fazer uma observadora de do cara, que tá te mandando a imagem, falar: "Olha que ridículo esse cara, indo buscar um arquivo, de uma coisa que já aconteceu na minha vida, e me chamando de ridícula enquanto eu tô tomando um banho".
Da min da minha vida. "Não tem nada que fazer não, querido". É.
Que patético que é esse ser, assim, tinha que ser um homem hétero. Não, brincadeira. <laughs>
Aham. É, ele quer me humilhar, porque ele se sente diminuído perto de mim. Aquelas, que tudo é a inveja. <laughs>
No seu caso É. <laughs> Não, mas eu acho que o observar a voz que tá te observando, porque essa voz ela já já tá lá criticando, ah, você. Você tem que dar essa volta e olhar para essa voz, é assim, quando você olha essa voz você pensa: "N nossa, olha o que que é que eu tô fazendo comigo mesma. Por quê?"
Ai Deus. Aham.